Ciao. Senti, in un mondo dove un po', diciamo, lo streaming sta diventando sempre più accessibile a tutti tramite le piattaforme Netflix, Disney, Prime Video, tu come ti comporti nei confronti appunto di queste piattaforme, e in generale dello streaming? Cioè sei un'ossessionata di serie TV, film, oppure le usi il minimo indispensabile?
Mh sì. No, in realtà ti dico, uhm, sono un'appassionata. Nel senso io per moltissimi anni, cioè stiamo parlando per circa, ehm, credo 12 anni, non ho avuto la televisione in casa, okay? Perché comunque sia lavoravo in un ambiente dove di televisione ne vedevo anche fin troppa, perché appunto lavoravo, ehm, come attrice in un canale televisivo in Messico, e quindi cioè ne avevo anche abbastanza di, insomma, di drammi, eccetera, eccetera. Quindi sai in quel momento era un po', tipo sai come dire a un pasticcere: "Boh, andiamo in pasticceria," era la stessa cosa. Uhm, da quando mi sono ritrasferita in Europa, mhmm, onestamente e vivendo nel nord Europa tra l'altro, ho scelto di vivere in Belgio, ho riscoperto il piacere sai proprio di quando ti accoccoli tipo sul divano, sul letto. Adesso poi ho comprato <clears throat> televisore nuovo, e assolutissimamente è la gioia, la pace dei sensi, nel senso io mi metto lì alla sera con le mie 2 gatte, ehm, magari un un po' di latte caldo e mi guardo le mie serie. E io sì, mhmm
Mh-mh. Ah. Ah. Strano! Ah. Mh. <chuckles> Mh. Esatto. Mh. Okay. Mh. Mh. O Mh. Ah. Ah, quindi da quello che capisco è anche un po' legato al fatto che stando al nord Europa fa freddo, e quindi diciamo tu ti rilassi, uhm, sai un po' in casa che, ehm, è secondo me legato anche al clima, proprio il freddo forse che fa?
Sì, sì, sì, sì, no, sicuramente. Allora, se io vivessi, cosa ne so, in Grecia piuttosto che in Italia anche per per assurdo, come, uhm, vivevo a Milano, non è che ci sia 'sto gran clima di quest'epoca, però diciamo che tendevo ad uscire di più la sera. Qua in Belgio invece, e credo anche, mhmm, a causa del clima che non è proprio dei più ospitali perché piove veramente ogni santo giorno, diciamo che apprezzo di più lu magari ehm, non so frequento anche dove puoi fare cose cose al chiuso, nei laboratori, oppure per esempio frequento molto il dojo con le arti marziali, eccetera, eccetera, sai. Ma, ehm, questa serie ehm, la storia delle serie TV in realtà, mhmm, io all'inizio guardavo spesso i film, però mi sono resa conto che io sono, o ehm, quel tipo di lettrice, anche con i libri, dove amo le serie, cioè quando ce n'è uno, due, tre, cioè io me li leggo tutti, perché? Perché io tendo ad affezionarmi ai personaggi.
Mh-mh. Ah. Mh-mh. Non lo sapevo, ah. Mh. Mh. Okay. Mh. Ah, okay. Ah quindi sei una tipa che, mhmm, mhmm, non guarda per la trama, perché poi a un certo punto alcune serie tendono un po' a perdere, più stagioni fanno più perdono di trama, però tu te le guardi perché ti piace, mhmm, il personaggio, ti affezioni.
<clears throat> No beh, oddio, a un certo punto anch'io comunque con spirito critico dico: "Vabbè fino a qua ragazzi è stato bello e basta," perché cioè cer certe serie veramente le tirano avanti, mhmm, a forza diciamo che sono già lì che stan cercando di resuscitarle, lasciale andare, basta, cioè non c'è più niente da fare. Ehm, diciamo che per esempio un caso è, ehm, Sleepy Hollow che è una serie televisiva che va in onda su Disney Plus, è, mhmm, a metà tra il fantastico e e le i mhmm, tipo di serie di indagini, eccetera, eccetera. Purtroppo le prime 3 serie bellissime, e la quarta purtroppo la una della protago ehm, delle protagoniste principali, diciamo la compagna di Ichabod, ehm, Crane, che è il protagonista, ehm, purtroppo lascia la serie perché nella vita reale ha una malattia autoimmune che non le permetteva più di sostenere i ritmi. E purtroppo hanno voluto cambiare ambientazione e tutto, e diciamo che il mix non è proprio andato benissimo, infatti si son fermati alla quarta stagione, purtroppo eh. Poi invece ce ne sono altre, tipo per esempio io amo alla follia anche le serie di pronto intervento, tut quindi tutto quello che è, ehm, 911 piuttosto che, mhmm, Grey's anatomy, oppure Station 19. Station ecco Station 19 mi hanno spezzato veramente il cuore perché è una serie che andava benissimo, una un u insomma un fan una fanbase, una base di di fanatici che s di seguaci della serie, che veramente faceva invidia e boh, per X ragioni han deciso di smettere di produrla, non non si è mai mhmm, altrimenti sì sarebbe andata avanti tranquillamente, e infatti l'hanno anche finita secondo me in modo un po' frettoloso. Sai quando proprio ti rendi conto che l'han tagliata corta?
Mh. Mh. All'infinito. <chuckles> Sì. <chuckles> Mh-mh. Okay, quindi giallo. Mh-mh. Mh. Mh, ah ecco. Ha perso, ha perso. Mh-mh. Grey's anatomy, ah esatto. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Però la trama andava avanti. Okay. Sì, per magari problemi nel cast, ecco, più che altro, non perché non guadagnasse.
E invece De f f mmhm, beh per esempio so per, ehm, per per notizie lette che ad esempio Criminal Minds che è un'altra serie chi io seguo, ehm, con passione, per esempio ha avuto uno dei suoi personaggi principali
Mh-mh.
che, uhm, venne licenziato proprio dalla serie perché comunque aveva dei modi di fare diciamo poco consoni al modo di lavoro tra, ehm, diciamo reazioni violente, eccetera, eccetera. Quindi l'hanno sbattuto fuori sostanzialmente. Poi lì sai, insomma c'è sem son sempre i gossip, non sapremo mai esattamente cosa sia successo, ba ogni tanto quando vedi che un personaggio anche in Beautiful per esempio, che quello lo guarda mia mamma, ehm, cioè va avanti da quando io ero bambina, ogni tanto vedi i personaggi che muoiono e poi misteriosamente risorgono dopo qualche anno. <clears throat> Evidentemente perché han fatto pace poi con gli attori. Uhm
Ah. Sì. Beh, questa Mh, sì. <chuckles> Va avanti da anni. <chuckles> Esatto. Esa no, e perché poi alla fine se pensi anche banalmente a Grey's anatomy, il protagonista principale maschile, no, che sta con Meredith, in realtà poi è uscito fuori dalla serie nonostante fosse esatto, fosse amatissimo, per problemi poi legati dietro, no, tra la produttrice della serie che poi ha fatto rimanere tantissimo male i, mhmm, diciamo i coloro gli spettatori, che ad oggi hanno poi, mhmm, diciamo boicottato un po' la sere anche su Disney, anche se comunque continua ad andare avanti.
Derek Shepherd. Mh-mh. Sì, ormai siamo adesso penso che abbiano rilasciato s giusto settimana scorsa le prime puntate della ventiduesima stagione. Allora, cioè praticamente sono 11 anni che va avanti, contando stagione, o m o comunque un po' di più. Ehm, del cast originale onestamente è rimasta Meredith, è rimasta chi è rimasta? Nessuno. Vabbè, la dottoressa Bailey è rimasta, poi da, uhm, Station 19 appunto hanno tirato fuori, ehm, il marito della Bailey che è entrato a far parte quindi del cast di Grey's anatomy, e poi gli altri diciamo che son tutti cioè io comprendo il fatto che ovunque essendo un ospedale oggettivamente ci sono <clears throat>
Mh. Eh sì. È ricco. No, solo lei. Eh sì. Delle rinno diciamo rinnovano, ecco.
le de rinnovano il cast perché ovviamente vengono sempre i neolaureati che devono iniziare, quello, mhmm, per carità d'un Dio, però sai credo che in molti casi ehm, ecco, l'unica che ha avuto diciamo un'uscita secondo me giusta per quello che ha fatto è stata, ehm, Cristina, l'amica di di di di Meredith, esatto, ehm, uhm, Cristina Yang. Lei proprio le hanno dato ecco le han dato il suo posto, cioè l'han fatta uscire bene. Tutti gli altri, anche il fa il famoso duo McDreamy e Mc c come lo chiamavano l'altro? Ehm, il dottore quello di estetica, ehm
Mh. Mh-mh. Mh. Sì. Cristina Yang. Mh. Ah, okay, ho capito chi intendi, sì.
Esatto lui, anche lui ciòè morto in una maniera tragica. Lui e la la la sorella di Meredith, ecco diciamo che, ehm, sembrava quasi che volessero fare un repulisti rapido del del cast, ehm, senza pensare troppo ai sentimenti d degli ascoltatori, perché cioè va bene me ne elimini 1 o 2 a stagione ma, mhmm, insomma eh somma hai fatto una strage cioè <laughs> nel giro di una stagione ma <laughs>
Mh-mh. Mh. Esatto. Troppi poi è troppo. <chuckles> Eh, eh. <chuckles> Ehm, invece come ti comporti tu poi proprio nella diciamo quando guardi la serie? Cioè sei il tipo che la metto anche di sottofondo, quando capita, magari cucini, uhm, fai servizi, oppure hai proprio bisogno di, uhm, diciamo fare la maratona, la guardi fino a tarda notte? Perché poi questo penso sia abbastanza importante, no, quando si parla di s diciamo, mhmm, fare, uhm, diciamo streaming, perché ti fa capire anche la passione che ha quella persona per il cinema e per le serie TV, che a mio parere può dire molto anche, mhmm, diciamo sulla persona proprio in sé, no, cioè se è una persona che ha proprio come hobby il cinema, il che è un un diciamo un bellissimo hobby, ecco.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Beh allora, ehm, io no, non lo metto come sottofondo perché comunque sono serie TV, sai non è un podcast che lo ascolti e ti rendi conto di cosa sta succedendo, cioè devi anche guardarle certe immagini anche, devi capire un attimino chi sta parlando, eccetera, eccetera. Ehm, io preferisco per esempio ritagliarmi dei momenti dove magari mi guardo anche 2 o 3 episodi insieme, ma comunque sia ci sono, sono concentrata, sto guardando la serie, perché diciamo che la gusto di più. Mhmm, sai guardarla poi tra una cosa e l'altra rischi magari di perderti alcuni particolari, ehm, certe scene o magari delle, mhmm, delle parole che vengono dette che magari poi sono chiave, soprattutto quando <clears throat> nel mio caso guardi, ehm, per esempio anche Bones che era di indagini prettamente di tipo antropologico, uhm, cioè, ehm, e ti perdi un pezzo dell'indagine e non capisci più come ci siano arrivati a risolvere il caso.
Mh. Eh sì, infatti. Mh, sì, sì infatti. Mh-mh. Mh, sì è vero. Questo è verissimo. Mh. Okay. Oh, eh quello bisogna essere applicati. Esatto. Sì. Sì. Ehm, richiede una certa concentrazione questa diciamo le serie di questo tipo.
E quindi, sai Sì esatto. Mentre per esempio un Grey's anatomy onestamente anche se ti perdi, ehm, un 10 minuti della serie, cambia poco, perché tanto cosa ti sarai persa, una rianimazione e un trapianto di fegato nel frattempo? Ehm, ci sono serie dove proprio devi stare attenta a quello che, ehm, stai guardando, ecco.
Mh. Sì. <chuckles> Incollato. Ma, uhm, quindi tu guardi solo le serie oppure diciamo vedi anche i film? Perché, da quello che comunque dici, mi pare di comprendere che tu sia molto sul genere giallo, comunque poliziesco, anche diciamo a livello medico, mhmm, e nel campo comunque dei film, se li guardi rimani sempre poi in questo genere, oppure proprio cambi?
Mh-mh. Ma in realtà in realtà amo molto anche il fantastico. Infatti cioè la mia prima serie che è proprio nel cuore è stata la serie di Buffy, okay, Buffy L'Ammazzavampiri, e il conseguente spin off. Inta infatti me la sono riguardata poi, ehm, l'anno scorso, ho fatto tutta la maratona di tutte le <chuckles> puntate di Buffy e poi anche quelle di, ehm, quelle di Angel che è lo spin off con il il suo amato che le dice: "Ciao, ci vediamo, è stato bello." Ehm, ecco, mhmm, per esempio per me uhm, io sai mi son guardata la maratona dei film di Harry Potter, sono appassionata di Harry Potter, quindi però finito il settimo, uhm, film che co corrisponde col col settimo libro, ecco mi son trovata diciamo un attimino, uhm, vuota perché dico: "E e quindi adesso ai miei personaggi cioè cosa succede? Cosa, mhmm, cos mhmm, come va avanti la cosa?" Cioè, ehm, capisci, ti rimane sempre quel quello un po' quel vuoto, invece con una serie TV bene o male va avanti. Infatti io felicissima che HBO, ehm, nel 2027 o voglio dire ci dobbiamo arrivare al 2027, ma è un po' lontano però, ehm, inizierà a uhm, trasmettere appunto la serie dedicata ad Harry Potter.
Mh. Ah okay. <chuckles> Mh. Sì. <chuckles> O sì. Mh-mh. Sì. Delusa? Ah vuota. Mh-mh. 1, sì. Okay. Eh beh, sì è un po' lontano. Ah sì, eh beh, mhmm, in realtà, uhm, un diciamo hanno rilasciato poi il fatto che questa serie continuerà per 10 anni! Cioè quindi noi seguiremo proprio il corso di crescita degli attori, quindi sarà molto più realistico anche.
Esatto, esatto. Beh si eh, anche perché sai se fai una serie TV a forza di cose devi farla a 'sto punto, perché comunque sono a puntate, e quindi gli attori sai, mentre nei film comunque magari li lasciavano 2, 3 anni e poi riprendevano, e quindi gli attori di conseguenza poi nel frattempo erano an cresciuti, in realtà qua stiamo parlando di una serie televisiva, quindi a forza di cose devono continuarla per tutto il tempo. P speriamo che a 'sto giro Albus Silente, o Dumbledore nella versione inglese, ci duri un po' di più, perché sai che nel film comunque a un certo punto dovettero cambiarlo perché purtroppo l'attore originale, ehm, venne a mancare.
Mh-mh. Esatto, sì. Mh-mh. Beh, ma tu Mh-mh. Sì, muore abbastanza Sì. Beh, beh, in realtà poi, mhmm, mi sorge nor mhmm, diciamo spontanea una domanda. Tu sei per il fatto che appunto, uhm, adesso fortunatamente cercheranno di seguire molto di più i libri, quindi sei contenta di questa cosa? Oppure in realtà per te, mhmm, diciamo che i i film bastavano? Perché poi molti si stanno anche ribellando per la scelta, uhm, diciamo di prendere Piton nero che, uhm, viene considerata proprio l'uscire fuori dalla trama. Piton nel libri viene descritto come bianco, quin cioè molto bianco, nel senso proprio, uhm, diciamo cadaverico.
Mh-mh. Mhmm, boh ma c'ha cioè allora, ehm, allora bisogna dire una cosa, i film comunque non possono mai rispecchiare pienamente, ehm, i libri perché per esempio, ehm, se guardi il libro, ce li ho qua davanti nella mia bellissima collezione, ehm, limitata degli Hufflepuff, ehm, se guardi sì, sì, c'ho i ehm, quelli da collezione, il libro, ehm di, uhm, dell'Ordine Della Fenice, Harry Potter E L'ordine Della Fenice è un tomo senza fine, cioè adesso se tu dovessi fare un film ti viene fuori una roba infinita. Cioè già, ehm, I Doni Della Morte l'han dovuto spezzare in 2 per riuscire a farcelo stare, qui erano sono erano già diventati da 6 libri, son diventati 7, 7 film. Cioè tu immagina se dovessero comunque rispecchiare nei film, vuol dire che tu entri a vedere il film alle 2 del pomeriggio e ne esci probabilmente alle 8 di sera se dovessero mettere proprio tutto. I
Esatto. Mh. <chuckles> Ah, m Mh-mh. Eh sì. È molto grande. Vero. Dividere in due. Sì. Mh. A assolut assolutamente vero, però molti utenti criticarono poi la scelta, no, di, uhm, quasi rendere un po' incomprensibile le vicende di Voldemort, che nei libri si comprendono di più. Tu cosa ne pensi proprio di questa cosa?
Beh sì, effettivamente lui sai è un po' un po' vo l'hanno buttato là, sì è il cattivo, vabbè bon, basta. Ehm, ne nei film ovviamente, ehm, diciamo le cose vengono ristrette, credo che verrà esplorata molto di più, ecco, questa parte perché comunque ho visto che stanno già girando anche delle f delle scene a Godric Hollow, fittizia ovviamente, quindi ci sarà la morte dei genitori di di Harry, ehm, ci sarà probabilmente anche tutta la parte di, ehm, di Voldemort, Tom Riddle, di come è diventato appunto Voldemort, ehm, uhm, lasciando perdere anagrammando il suo nome, però per esempio quello che dicevi prima appunto di ehm, del professore Sne Severus Snape o Piton per gli italiani, ehm, diciamo che secondo me è stata una scelta un po' azzardata. Mentre concordo pienamente per ad esempio con la Disney che ti mette le 7 si ehm, figlie di Tritone che rappresentano i 7 mari del mondo, quindi ci sta che Ariel potesse essere la sirenetta del dei Caraibi coi quindi con i dread eccetera, anche per l'ambientazione dove lei incontra il principe, ecco diciamo che su questa volta, su Severus Snape, non sono d'accordo.
Esatto. Mh-mh. Sì. Gnorri. Mh-mh. Sì. <chuckles> Mh-mh. Esa esatto. Mh-mh. Mh-mh, eh sì. Sì. Sì, condivido appieno su, mhmm, diciamo questo tuo pensiero, e anzi ti ringrazio per aver condiviso con me la tua passione per Harry Potter, e in generale i film e le serie TV. Grazie.
Grazie a te e buona visione, spero di averti dati qualche spunto.